Ma anche il carattere credo comunque, no. Perché ci sono persone che tendono a dire tutto, ci sono persone le persone che immagazzinano prima o poi esplodono, assolutame
Bene. Sì. Cert Eh sì, eh sì, e fanno fanno poi dopo a anche dei gesti
Beh, tirano fuori tutto insieme, diventa una valanga.
dei gesti sconsiderati, no. Fanno dei gesti sconsiderati, no. Magari quelli sai, ehm, addirittura proprio drammatici anche, no. Drammatici anche, insomma, se ne sente la cronaca di tutti questi giorni, no.
Sì, ma Sì, se arriviamo all'apice sì, ma anche senza arrivare quello magari poi, ehm, alzano la voce, dicono tutte le cose insieme
Eh sì. Eh sì. Ma già il fatto che magari ti sì anche ti ti ti ti deprimi, no, ti ti vengono cioè insomma, non va bene perché comunque l'essere umano deve stare in armonia, no. Deve cercare di vivere è un dovere. È un dovere che ha di cercare di stare di stare di vivere bene, insomma, e quindi non ti puoi
Mh, no infatti. Certo. Assolutamente. È un dovere verso noi stess Eh beh, ce lo d ce lo dobbiamo. Okay ti ringrazio mol cia
È t vero. Okay, ciao grazie a te di tutto. Cia